Ecco sì, certo, questa è fondamentale, la differenza di età. Ehm, in realtà ci staccavamo, diciamo, con mio fratello di mezzo di 4 anni e lui da m dalla mia sorellina più piccola in realtà solo di 1 anno. Per cui, i la distanziavo di 5 anni e non tantissimo, per cui non si è creata quella cosa, magari, di staccarsi di una decina di anni, per cui, ehm, essere un po' più grandi e prendere resp e sentire la responsabilità, ecco.
Mh-mh. Okay. Ah! Ah! Okay, non tantissimi. E Mh. Brava, esatto. Sì, sì, è bo po' quella, no, la tendenza che a i fratelli e le sorelle maggiori abbiano una responsabilità, proprio anche non detta, tacita sui fratelli minori. Però spiegami un po' meglio: cosa significa questo aizzare ai tuoi fratellini, cosa facevate?
Beh, diciamo che noi abbiamo anche vissuto, non solo in una grande città, ma c'è stato un periodo in cui vivevamo molto selvaggiamente all'aperto, in mezzo ai campi e oltre a avere 2 fratelli avevo anche 3 cani. <chuckles>
Ai bello. Meraviglioso! <chuckles> Okay, quindi ha altri 3 fratelli, insomma, una sorta <chuckles>
Praticamente sì. E quindi, mia madre povri poverina insomma, ehm, completamente esaurita per forza di cose, a un certo punto lei apriva la porta la mattina, magari d'estate, quando non c'era neanche la scuola di mezzo e diceva: "Andate, vi prego, non c fate fate qualcos alt" sì! "Liberatemi." Ehm, e quindi si creavano tutte delle circostanze di, sì, gioco, ma alle volte che diventavano anche un po' come o ehm, quelle situazioni da bambini sperduti in un luogo all'aperto
Certo. Sì. Ah! <chuckles> Co uscite! <chuckles> Assolutamente. Ecco. Avventurose, no, un po' che bello.
Sì, assolutamente. E mi ricordo di un giorno in particolare in cui dovevamo festeggiare, uhm, i compleanno di mio fratello, uhm, eravamo molto piccoli, e io avrò avuto, uhm, 6 anni, penso e e e sì, sì, sì, e e io li ho portati, diciamo, vicino a casa, ehm, in questo campo, tra l'altro sempre seguiti dai cani, cioè c'era questa cosa di, tipo, proprio gruppo un po' eterogeneo! <chuckles> S <chuckles>
Sì. Ah! Piccolissimi. <chuckles> Ecco. Babysitter, no, <chuckles> sì, sì, sì, un po', ecco, un branco particolare, è vero. <chuckles>
Um un branco variegato, ecco. Ehm, e mi ricordo che mia madre mi aveva detto: "Attenzione, mi raccomando, eccetera, eccetera, non no"
Di. Ah, eh sì, fratellini piccoli. <chuckles>
Ehm, niente io quel giorno, uhm, sono cu caduta, uhm, in un campo pieno di spine
No.